A außer was gesundglei Gesundheitliches angeht, ähm, machst du dir da Smarthomes zunutze, ja? Nicht nur Unterhaltungsfaktoren? Hm.
Ja, auf jeden <chuckles> Ja, ne, genau, also da, äh, ich habe zum Beispiel jetzt auch also, ich bin eigentlich immer Freund von jedem Gerät, was ich im Smarthome so dazubekomme, ähm, ich nutze da eigentlich ganz gern das Ökosystem von Xiaomi, äh, da habe ich zum Beispiel jetzt noch 'n Ventilator. Äh, gut, bei der Heißluftfritteuse, ja gut, ne, also, das ist vielleicht 'n bisschen mehr Spielerei, dass die irgendwie <chuckles> mit dem Handy connected ist. Das bräuchte man jetzt nicht mal unbedingt.
Mhm. Ja. Ja, äh, g g genau, da da frage ich mich immer, ähm, wozu nutzt man das? Also, ich habe das, ähm, klar man man denkt immer: „Boah, wow, geil, mit'm Handy komm ähm, bedienen”, das ist ja wie bei der Kaffeemaschine, die kann ich auch mit'm Handy bedienen, aber, hey, ich muss da trotzdem da hin und die Tasse da drunter stellen, so, ne? Also ja? Ja, also das ist bei der Fritteuse genauso, beim Airfryer, ne?
<giggles> <giggles> Ja. <chuckles> Ja, das ist halt echt so, ne, also, wenn das Ding äh, wenn ich aufs Handy drücken könnte und das Ding sich dann auch automatisch schütteln würde, ja okay, ne, also <chuckles> wenn ich dann gar nicht mehr aufstehen müsste, cool so
<chuckles> So, Kühltruhe läuft und sich die Pommes rausholt oder so. <chuckles>
<laughs> Genau, äh, das das schöpft dann die Pommes aus ja, ja, stimmt, das müsste wie mit äh, wie dieser Eiswürfelmaker am Kühlschrank müsste die Heißluftfritteuse auch irgendwie mit der Gefriertruhe verbunden sein, ne, dann drückt man da drauf und da kommen Pommes raus. <chuckles> Äh, vielleicht in 10 Jahren, das äh, genau.
<laughs> Ja, gen Ja, genau. Ja, genau, man weiß ja nicht, was möglich ist, ähm, und wo, wenn du jetzt überlegst, was war das 1. so, womit du in, oder wie du mit Smarthome in Kontakt gekommen bist?
<chuckles>